Aujour tu sais, heu, pour contexte, je suis dans le monde de l'informatique, ou en tout cas informaticien, heu, qu'importe et besoin d'un peu de tes conseils, heu, ou en tout cas, si tu peux, heu, parce que j'ai j'ai une petite problématique, c'est que
Mmh mh.
j'ai, heu, en fait, heu, d dans mon travail, en tout cas dans le cadre de mon travail, heu, des réunions, des échanges avec des prestataires, des clients et des trucs comme ça et c'est vrai que, parfois, j'ai quand même, heu, de de entre ben, l les les le pilotage de projets ou l'encadrement de personnes, bah, j'ai des projets sur lesquels j'ai envie d'avancer, mais qui nécessitent, tu vois, heu, quand même, heu heu, de la concentration. C'est-à-dire et et dès que je parle de concentration, je parle vraiment, tu sais, sur le long terme quoi. Il me faut peut-être 1 heure, 2 heures, faut que je me pose sur un projet pour bien bien avancer et j'ai l'impression que j'ai beaucoup de de réunions qui vont un peu être, heu, par-ci, par-là et qui vont m'empêcher un peu, ou en tout cas me me m'interrompre, heu, ce côté-là quoi.
Mmh mh. Mouais. Ouais, OK. OK, donc finalement, cette si je comprends bien, tu as des réunions qui régulièrement, qui interrompent, heu, un peu ton ton, bah, le moment où tu as que tu as bes dont tu as besoin pour être vraiment, heu, d'arriver à t'immerger dans le travail et du coup ça casse un peu ton rythme, heu, de de ton rythme de travail quoi?
Oui c'est ça exactement en fait, heu, là, heu, l la problématique elle est là, elle est que parfois, heu, j'ai cette impression là, en plus les en réunions elles sont jamais très tôt le matin ou genre, heu, tu sais juste avant de terminer la journée. Elles sont toujours, heu, posées, heu, tu sais, heu, entre 2, heu, dans dans la genre d à la demi-journée entre je sais pas, heu, 10:00 et heu, 11:00 on va dire. Ou bien celle d'après elle est entre 15:00 et 16:00 et du coup s parfois c'est c'est c'est compliqué de vouloir avancer sur des tâches. Tu te dis: «Bah non je vais pas commencer parce que là je vais devoir couper après» ou heu et et et voilà. C'est ça un peu ce ce ce côté-là que je trouve parfois un peu frustrant en fait et heu voilà, ouais.
Mmh mh. Ouais. OK. Ouais. Ouais. Ouais, je comprends, ouais c'est normal, heu, ouais, donc en fait il y a ces réunions-là, elles elles t'empêchent de travailler quoi finalement et mais tu as tu as tu as la possibilité de bah de les refuser du coup? De de dire: "Voilà, non, heu, je peux pas, je suis occupé?"
Alors non, justement, le le comme je te c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais heu, alors je c'est c'est je suis très content, c'est très bien. Mais il y a récemment, j'ai, heu, eu l'opportunité d'a d'avoir une promotion, heu, donc au sein de mon travail, et j'ai laissé, heu, un job, heu, donc une pla je veux dire une un poste vacant qui était un peu plus, on va dire technique et terrain pour ce poste-là, qui là, heu où j'augmente un peu en responsabilités, en compétences et justement, bah, ça nécessite, heu, ma présence, tu sais pour, heu, on va dire, la majorité des réunions. Pas toutes bien évidemment, heu, tant mieux, mais, heu, une majorité où faut quand même que je sois là, que parfois j'ai pas l'obligation d'on va dire, hem, heu, de de de de présenter, heu, des des choses ou et cetera. Mais il faut quand même que je sois là, je peux pas non plus ne ne pas être là, parce que je dois quand même, heu, j'ai comme des comptes, on va dire, à rendre, voilà.
Ouais. Mmh mh. D'accord, ouais. Ouais. D'accord, je comprends, ouais et et heu, l les les autres personnes qui assistent à ces réunions, est-ce qu'elles sont dans le même cas que toi? Est-ce que, heu, il y a ou alors est-ce que tu es le seul à avoir ce cette double casquette, un peu de devoir être concentré, de travailler et en même temps d'avoir à aller à ces réunions-là?
Bah, pour être honnête, c'est vrai que j'en ai pas vraiment parlé, heu, avec les autres parce qu'après, c'est des gens qui viennent parfois c'est pas forcément des collègues directs de travail. Tu es plutôt tu sais comme je t'ai dit, ça peut être des clients, des prestataires ou parfois des responsables d'autres départements. Donc heu, c'est pas quelque chose v vraiment que j'ai abordé avec eux directement et heu, comme je t'ai dit, parfois ça peut être des gens avec qui, heu, c'est vraiment juste une question de de formalités. Donc heu, je peux pas trop je sais pas trop en fait, pour te dire, heu pour dire vrai, quoi.
Mmh mh. Ah, ouais. D'accord. OK. OK. OK. Ouais donc du du coup oui, vu que c'est des clients ou bien des gens, heu, des intervenants, des choses comme ça, c'est pas possible, heu, de, bah, de vraiment d'a d'avoir le le, bah, d'avoir le contrôle sur ces réunions-là. Enfin, tu peux pas les les décaler, tu peux pas les les annuler ou les ou ou les reporter. Donc finalement, heu, là le le souci, ouais, c'est qu'en fait tes horaires de travail, elles, heu, elles sont peut-être aménagées de fa de façon c'est p elles sont peut-être pas aménagées de la meilleure des façons pour que tu sois le plus productive. Est-ce que c'est, heu, le plus productif? Est-ce que c'est possible de de de revoir ces horaires-là, d'une manière à ce que tu arrives à avoir, heu, un bloc de travail et un bloc de réunion? Ou est-ce que c'est pas possible?
Mmh. Oui, c'est vrai que ça peut être une bonne idée de pouvoir, heu, tenter finalement d'un peu on va dire, prendre le le le le dessus dans le sens où, heu heu, de demander à ce que les réunions soient peut-être un peu plus tôt le matin. Heu, après, c'est vrai que c'est il y a ce côté-là où on ça en fait, ça dépend, heu, tellement de plusieurs personnes. Donc, faut que ça coïncide avec les agendas de chacun et notamment parfois, tu as des personnes genre heu, direction et truc. Donc eux, en général, ils prennent un peu plus leur temps, on va dire et du coup c'est vrai que parfois c'est pas forcément évident. Mais c'est vrai, que ouais, je pourrais, heu heu, proposer ce co ce côté-là, heu, pour un peu, heu, ouais, heu, une une meilleure plage horaire pour me permettre moi, peut-être d'avancer. C'est vrai que ça peut-être une bonne idée, oui.
Ouais. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. Mmh mh. Ouais. Ou peut-être, heu, avoir des des personnes, heu, qui te qui te font une sorte de de rapport après, de la réunion? Enfin, je sais pas si c'est possible, mais des voilà, heu, parce que forcément des fois les réunions, c'est comme on disait avant, c'est un peu, bah, c'est c'est c d c'est des formalités un peu. Du coup, peut-être que voilà, heu, tu peux en parler éventuellement à des supérieurs et leur dire que, bah, heu, les la réunion, voilà, tu as besoin de savoir peut-être de quoi il s'agit, mais tu as pas besoin de p de perdre 1 heure de temps, heu et pendant cette heure-là, tu pourrais beaucoup avancer sur le projet finalement. On parlait des priorités de l'entreprise avec les supérieurs, pour leur de faire comprendre que, voilà en fait, heu, bah, le plus important c'est que tu travailles sur ton sur son ton sur tes tâches et p les réunions c'est plutôt une question, heu, de formalités donc heu, s s si ça te consomme trop de temps, c'est c'est pas productif pour l'entreprise, du coup.
Mmh. Mmh. Oui, c'est vrai, c'est vrai que ça peut être une bonne approche aussi pour un peu, heu parce que bon dire, heu, j'ai envie de d'un peu plus travailler, mais finalement mettre en avant, comme tu as dit: «La le bénéfice pour l'entreprise» c'est c'est surtout, t en fait, finalement ça qui est toujours recherché. Heu, c'est vrai que ça peut être une bonne idée parce que, heu, heu, finalement en fait moi-même me mettre des p une plage, dans laquelle, en fait, finalement il y a aucune réunion possible qui peut m'être proposée, ou dire qu'évidemment en fait, heu, bah là là, je je s c'est impossible, ma présence ne peut pas être parce que, heu, je travaille sur tel ou tel projet. SURM, en fait, c'est vrai, qu'on a des outils en interne, heu, qui permettent de mettre, heu, de de mettre ça, heu, à à on va dire sur sur l'agenda et du coup de bloquer et et ça montre automatiquement, en gros, que je suis absent. C'est vrai que je pourrais faire ça et heu, et et et jus et justement, heu, pour avoir un peu plus ben, ouais de de concentration. Est-ce que tu as peut-être, heu, d'au d'autres, heu, je sais pas, heu, manières de de de de faire que je peux peut-être, heu, heu, moi-même comment, je sais pas, m'organiser ou pouvoir un peu plus le concentrer sur ces tâches-là ou ou d'idées hein?
Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, bah peut-être que déjà, voir à à quel moment tu es le plus productif du coup de la journée. C'est du coup, quand, heu, ces réunions arrivent, du coup généralement l'après-midi c'est ça?
Heu, oui, c'est alors comme je t'ai dit en fait: «Je te très généralement les réunions, c'est soit, heu, on va dire entre 10:00 et 12:00 dans ces eaux là». Ça veut dire que moi heu, alors je suis c'est vrai que, hem, je suis, heu, comme d j'ai un emploi du temps, on va dire normal, hein. On va dire, heu c'est-à-dire que je fais, je sais pas, on va dire en moyenne hein, heu, 9:00, 17:00 heu, et j'ai mes week-end de libre, et cetera donc heu, l là, je commence pas très très tôt et je com et je termine pas très très tard, donc tu vois? Les journées, elles sont quand même, heu, elles sont pas très longues, tu vois? Et du coup, en général, tu as des réunions qui sont, on va dire, entre 10:00 et 12:00 et parfois les autres qui sont, je sais pas, entre, heu, je 14:00 et 16:00. Ce qui fait, qu'il me reste même, heu, un peu plus d' 1 heure l'aprèm et le matin, bah, tu sais? Le temps que tu arrives, bon, heu, même si j'arrive même un peu avant préparer, de regarder un peu les mails, les choses. Bah, le temps il passe vite, tu as pas le temps en fait de te lancer, tu sais? Dans un projet directement, quoi.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh, d'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Oui, oui, je comprends, ouais et est-ce que tu serais à l'aise avec le fait justement de de changer un peu tes horaires pour t'adapter à ça? Par exemple, si une réunion est à 10:00 du matin, bah, d'arriver à 10:00 et de finir plus tard le soir. Comme ça tu tu es pas interrompu p dans ton travail?
Ah oui! Ah oui, c'est vrai que, oui, c'est depuis en fait justement le le le changement de poste, c'est vrai que j'ai un p j'ai cette possibilité là maintenant un peu de vu qu'il y a un peu plus de responsabilités, du coup, finalement un peu plus de liberté de pouvoir, heu, un peu modifier les horaires de mon planning, mais en fait, l'essentiel comme tu as dit: «C'est, heu, qu'à la fin de la semaine, j'ai le total, heu, effectué, qui est normal» mais c'est vrai, que je peux un peu déplacer, soit faire plus tôt, soit faire plus tard. Eh! c'est vrai que j'avais pas pensé à ce côté là, de pouvoir finalement, heu, ouais, heu, commencer plus tard et commencer directement par la réunion, mais finalement, terminer un peu plus tard pour pouvoir, heu heu, en fait bah, de qu'on réganis réorganiser mon planning et avancer sur la la la cette bon, cette tâche de fond où parfois bah, ouais, ça me demande quand même, heu, plusieurs heures de concentration parce que, comme je te l'ai dit: «Heu, avant, par exemple, c'était un»
Mmh mh. Ouais.
«un poste où c'était un peu plus technique, un peu plus terrain» et donc, il y avait quand même besoin, tu sais? De de de de faire des tâches, mais par exemple, c'était 15-20-30 minutes et après je passe à l'autre, donc je pouvais faire des trucs. Alors que là, comme je t'ai dit: «C'est des tâches où c'est 1-2-3 heures» et surtout que maintenant, je touche à des choses en responsabilité qu'on appelle en production, donc ça veut dire que si je m je me plante ou même si je fais toujours attention, je prends des précautions, heu, j'anticipe, bah, ça peut affecter par exemple, je sais pas, des centaines du ou des milliers d'utilisateurs ou de clients et c'est quelque chose dont quoi en fait, ce ce côté-là peut un peu, moi, me me frustrer on va dire. De me faire couper dans un travail où c'est quand même, heu, faut prendre, heu, tu sais? Faut prendre du recul, quoi.
Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Oui, oui, bien-sûr. Oui, je comprends et puis, heu, oui, c'est effectivement après les réunions, elles interviennent vraiment, du coup, à un moment aussi où ça te ça te bloque, heu, donc heu, pourquoi pas, voilà, adapter tes horaires, puisque maintenant, tu as cette, heu, possibilité là que, heu, voilà, tu as hérité un peu des réunions en en ayant une augmentation, mais tu hérites aussi de la flexibilité, des horaires. Du coup, ben, voilà, essayer peut-être de jouer avec ça, pour, heu, bah, pour être le plus à l'aise possible dans le travail et comme ça tu bah, effectivement parce que, oui, si une réunion vient couper ton travail en plein milieu, bah, finalement la journée, elle est elle est un peu, heu, eh ben, c'est c'est pas maximisé quoi. C'est c'est un peu dommage donc heu, ça, ça peut être un truc, voilà, de venir parfois plus tard et ou de de de partir parfois plus tôt, heu, voilà, tu vois? D'essayer de trouver un en fonction des réunions justement, peut-être, de d'organiser ton emploi du temps autour de ça, puisque tu peux pas vraiment, heu, y couper, ça peut être une solution.
Oui, c'est vrai. En tout cas, ouais, c'est t tu as bien raison, heu, le fait de pouvoir un peu, heu, avec ces ces ces cette, heu, ces capacités là, de pouvoir un peu réorganiser mon planning, pour que je puisse justement, heu, bah, comme tu as dit même par rapport aux pauses, en fait finalement un peu plus décaler les choses, heu, mes pauses déjeuner, et cetera et finalement, beh dès que je commence, par exemple, la journée, c'est direct une réunion et là du coup, bah, c'est pas grave en fait. Même j'ai le temps en fait, de <chuckles> on va dire de me réveiller et de de voir un peu ce qui se passe, discuter avec les gens, heu, à aborder les points où j'aurais déjà préparé la veille et une fois que c'est fini, en fait, je suis tranquille pour pouvoir, bah, enchaîner sur bah, hem, comme je t'ai dit: «Heu, mon travail qui demande, quand même, plus de concentration» et surtout aussi qui demande plus de compétences. Puisque, comme je t'ai dit: «Justement, le le la promotion, c'est que là, actuellement, il y avait personne qui pouvait faire ces tâches là ou en tout cas, personne de disponible». Puisque, comme tu le sais, tu vois? Le marché de l'informatique, il est un peu, heu, on va dire en tension et donc trouver des mmh, des des des gens qui sont un peu plus compétents, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, bah, écoute merci beaucoup pour l'aide et le soutien là, que tu m'as apporté là. Déjà, je me sens quand même beaucoup mieux, heu, j'apprécie tes conseils et heu ouais, je vais essayer de les appliquer en tout cas, heu, ouais, dès demain.
Mmh mh. Voilà. OK, ouais. Ouais, bah écoute, je pense que ça va ça va aller, puis, heu, tu as voilà, heu, hérité de ce poste, donc tu tu joues avec les cartes que tu as et je pense que tu arriveras à à très bien gérer, heu, ton emploi du temps de manière à ce que tu sois le plus productif pour toi et pour ton entreprise.